À, bạn ơi, đời học sinh thì không thể hông nói về những cái ngày lễ tốt nghiệp nè. Thế thì đối với bạn á, có một cái ngày tốt nghiệp nào mà bạn thấy đáng nhớ với bạn hông?
Ơ. Không vậy. Để mà nói cái ngày tốt nghiệp thì tại hồi xưa á nha, cấp 3 á mình hông có cái lễ tốt nghiệp, nhưng mà mình chỉ có một cái lễ tốt nghiệp nhất trong đời thôi. Ồ, tại cấp 3 trường mình hông có làm lễ tốt nghiệp gì đâu, mình chỉ có một cái lễ tốt nghiệp, ừm.
Ủa, kỳ vậy? Buồn ha, mà trong khi cấp 3 là một cái năm rất là đẹp của đời học sinh, đúng hông bạn? Năm cuối cấp luôn.
Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà mình có một cái lễ tốt nghiệp, ừm, l mình nhớ nhất trong đời và lần đ duy nhất luôn cho tới hiện tại đó là lễ tốt nghiệp đại học của mình á, ờ. Ừ. Vớt vát lại.
<laughs> À, vậy cũng được, <laughs> vậy thì bạn có nhớ đó là cái hôm đó là hôm như thế nào, thời tiết ra sao và lúc đó như thế nào hông? Bạn kể cho mình nghe được hông?
Ờ, thì thực ra là cái hôm đó là cái hôm, ừm, trường mình nó tổ chức ở trong tuần á, ừm, rồi, ờ, thời thời tiết ở trong tuần
À, mình hiểu, trong tuần, ờ, trong tuần như vậy cũng bất tiện, đúng hông bạn?
Đúng, nó rất là bất tiện, nhưng mà được cái là lúc đó thời tiết nó cũng ổn thôi, nhưng mà với mình á thì cái việc mà tổ chức trong tuần rất là bất tiện, tại vì mình cũng có, gọi là, mời một số người thân bạn bè tới, nhưng mà trong tuần thì ai mà đi.
Chính xác rồi! Ngày lễ quan trọng của đời mà.
Đúng rồi, tự nhiên trong tuần mà ai mà đi mà lại tổ chức trong tuần, mình bức xúc lắm thiệt luôn á. <laughs>
Ừ, vậy thì lúc đó là phụ huynh, cha mẹ của bạn có lên được với bạn hông?

<laughs> Nhưng mà lúc đó thì đâu có tiền đâu mà làm gì nhiều. Nho nên là chỉ có, ờ, gọi là, mời thuê một cái người chụp ảnh thôi, chứ hông có mua thuê quay phim. <laughs>
À, vậy được rồi. Vẫn là vẫn có đầu tư rồi, chứ đâu có hổng biết chơi đâu. <laughs>
Đúng rồi, phải phải thuê chứ. Tại vì phải có những cái tấm hình để đời sau này mà con cháu, ờ, có nhìn lại thì nó
Đồng ý. Có ngày duy nhất à. <chuckles>
Đúng, đâu có ngày thứ hai đâu. Giờ cũng đâu có thể nào mà đi quay lại trong thời điểm lúc đó được. Ừm, đó là chuẩn bị về cái, a, cái phần, gọi là, chụp ảnh nè, đó. Bên cạnh đó là bạn biết gì hông? Mình có làm thư mời nữa. <laughs>
Đúng rồi. Ôi, bạn đầu tư dữ thiệt nha. <laughs> Và thư mời đó bạn mời ai và bao nhiêu người bạn có nhớ hông?
<laughs> Mình Ờ, mình lúc đó mình hổng hiểu tại sao mình làm thư mời để làm cái gì nữa? Trong khi đó mình chỉ cần nhắn tin là được.
Nói thẳng là thiệp mời luôn, đúng hông bạn? Chứ hông phải là thư nữa, đúng hông?
Đúng rồi, nó là thiệp mời, xong rồi mình mời những cái người
Ừ, thiệp luôn rồi. <laughs>
người bạn thân thiết của mình nè, rồi những cái đứa em, những người anh, người chị của mình hồi 4 năm đại học mà mình có chơi thân á, là, kiểu, mình mời hết, có ai là mình mời. <laughs>
Ờ. Trời ơi. Còn gia đình, còn họ hàng thì sao, bạn có gửi thiệp mời về gia đình họ hàng hông?
Trộm trộm trộm vía là tại vì gia đình họ hàng của mình ở xa quá, chứ hông là mình cũng mời hết dòng họ hàng của mình lên rồi.
Ừ, cũng cũng cũng trộm vía.
<laughs> Chắc là họ hàng ở dưới quê cũng trộm vía lắm. <laughs>
Ừ. Rồi, và vậy bạn còn chuẩn bị gì nữa hông nè?
Có, rồi là mình có thiệp mời, đúng hông? Thì mình phải có, gọi là, chuẩn bị một cái ph một mỗi những cái phần quà á, cho những cái người mà đến, gọi là, để chụp hình chung với mình, xong rồi mình có tặng những phần quà nho nhỏ á bạn. Thì, ừm, có nha, mình có chuẩn bị những phần đó, phải phải <laughs>
Ôi, lại có quà nữa hả? Hợp lý vậy. Vậy là mấy phần quà nó đối với bạn là bạn chuẩn bị là quà ở trỏng là quà nhỏ là quà gì?
Ờ, mình cũng chuẩn bị nhỏ nhỏ thôi. Là mình mua những cái móc khóa mà những cái móc khóa đó nó cũng là, ờ, dễ thương, rồi là mọi người cũng có thể tự chọn theo cái ý của mình á, nhiều lắm. Mình mua cả trăm cái lận mà.
Dễ thương á. Mình hiểu. Nói chung là nó sẽ mang thiên về cái tính kỷ niệm, đúng hông bạn?